Itu kamu udah ngerti semuanya secara detail kah, atau emang, ib ibu kamu sebenarnya nggak cerita atau, ibu kamu emang sebenarnya cerita tapi, eh, sebe ibunya kamu tuh sebenarnya nggak cerita, tapi kamu kayak nguping atau kamu mencari tahu sendiri. Setelah udah besar atau emang waktu kecil udah tahu, gimana tuh?
Mhm. Udah. Mmm. Udah tahu. Karena, eee, dulu pun kalau misalnya lagi bahas sesuatu, yaitu di depan aku gitu loh. Jadi aku sebenarnya udah paham juga. Mmm heeh, nah, terus gara-gara aku sebenarnya nggak semangat belajar tuh gara-gara, pas adekku udah nggak ada, itu sih. Aku kayak sebenarnya tuh aku malah seneng tau kalau digangguin sama anak kecil gitu kan. Yang emang adekku loh, bukan bukan kayak anak kecil lain dong. Nggak suka nggak suka nggak suka kalau ribut kayak berisik banget sama tau nggak, kayak gitu. Nah tapi kalau adikku aku suka. <clears throat> Ya meskipun, kadang aku jadi nggak belajar tapi tuh anehnya ya, itu malah nilai aku tuh bagus gitu loh, sambil ngurus dia gitu kan. Nah, gara-gara itu terus aku yang kayak, "Aduh ini ngapain ya?" Aku tuh kayak masih kaget gitu waktu itu.
Oke. Iya. Anak kecil yang lain. Oke. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Hmm. Hmm.
Nah terus habis itu, <tsk> aku lebih ke kasihan ke mamaku sih, karena benar-benar yang kayak semuanya barengan, gitu kan. Nah, terus momen bangkitnya, mmm, mamaku masih ada duit gitu kan, terus mama aku bilang, "Kamu bisa nggak, eee, apa, cari tahu si selingkuhannya ini tuh, rumahnya di mana?" Gitu.
Mhm. Ke siapa, ke kamu?
Iya.
<laughs> Anak 6 SD, ke ke nanya ke anak kelas 6 SD?
Iya. Ini beneran. Iya. Heeh, beneran. Eee, terus habis itu, kalau bisa nanti dibeliin laptop. <laughs> Serius serius.
Oke. <laughs> Kenapa ketawa sih? Maksudnya kayak ini tuh harusnya harusnya tuh kayak hal yang mungkin kayak menurut kamu waktu itu ya, hal yang trauma, bikin kamu trauma gitu.
Heeh. <laughs> <laughs> Iya, kan tadi udah traumanya, itu titik terendahnya tadi udah, nah ini titik bangkitnya.
Oke. Oke bangkitnya gara-gara dibeliin
Iya, kan tadi kamu nanya, "Apa yang bikin kamu bangkit?" Gitu kan. Nah, aku bangkitnya gara-gara laptop, karena aku mikir kayak aku pengen ini. <laughs> Aku pengen aku pengen merubah semuanya gitu, pengen lebih jago. Aku kan suka edit-edit dulu
Oh. Mhm mhm. <laughs> <laughs> Mhm. Mhm. SD?
nah aku pengen iya, aku pengen kayak belajar edit-edit lebih dalam gitu kan. Terus, eee, aku cari tahu lah gitu kayak, mmm, apa
Oke. Mhm. Mhm.
ternyata dapat. Ada. <laughs> Saya di belakang layar aja, eee, apa, ada pokoknya kayak, apa namanya, cari tahu, aku otak-atik gitu kan, dari apa
Cari taunya gimana? Oke oke. Mhm.